そうですか。でもね、それでも早いなってところですよね。
<laughs> そうですね、うん。
なんかお昼寝とかって、できないですよね、仕事中でしたら。
いや、昼寝を上手く活用したいなと思ってるんですよ、うん。ただ、まだ上手くできてなくって、なんか社員しゅ1時間ね、お昼休憩があって、まあ社員食堂とかで休憩するんですけど、ね、なんかなかなかうん、なんか他の社員で寝てる人いますけれども、ああ、なんかね、その机のスペースも広くないし、なんかその、対面で座るんで、人前に人もいるし、なんか寝づらいな、でところで <chuckles> 寝にくいんですよね、なんかね。うん、うん。
うんうん。 そうなんですか。うん、うん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 うんうん。 うーん。 ああ。 ええ、そうですか。あのうん、なんか前の人に、顔って見られたりとかしますか？
あ、そう、なんかガラス張りで、なんかなんか、なんていうの、バリアみたいありますけど、結局ね、それだけなんで、なんか寝づらいはい、がす透明のやつですね、はい。
うん。 ああ、うん。 え、でも、それ、とう透明なんですか？ うわ、それは寝づらいですね。
そう、なんかね、ダメなんですよね。なんか上手い具合に、そう、昼寝って多分ね、きっと休息ええなんだろう、上手に取るために必要なことだと思うんですけどね。うん、なかなかそこまだ上手く出来ていないって感じですね。
うん。 うん。 そうですね。 うーん、なるほど。なんかちょっと、なんか、ダンボールでもいんですけど、なんかそういうのをパッとひい前に出して
うん。 あ、前にたすんですね。<chuckles> あ、面白いですね。いや、いいどえ、あ、そういう発想でいきますか。あ、なるほど。なるほど。あえ、面白いですね。ええ、なんならなんなら今、冬はアウターがあるんで、アウター被ってね、こう寝るとかできそうですけどね。
ううん。 で、うん、こっち見ないでくださいみたいな感じで、うんうんうん。 うんうんうん、そうですね。うーん。 うん。あ、ほんとですね、確かに。
うん。 うん。あ、そう、でもね、その通り。冬あのお昼時間、上手く取れたらいいなと思うんで、ま、社員食堂が無理だったら、ちょっとね、外出て歩いたらまあカフェとかあるんでね、あのそういうところで、ま、ちょっと行き帰りの時間をロスにはなりますけどね。ちょっと寝るのもありかなって今思いました。
でもなんか、うんうん。うん。 うん、うん。 ああ。 ああ、そうですよね。うん。 そうですよね。確かにこう、ちょっと移動する時間っていうのも1時間なので、なかなかちょっと難しいところがありますよね。
うん。 うん。 そうですね、あとカフェでね、あの、昼ご飯食べるわけにはいかない、っていうところはあるんですけれども、まあカフェで注文するしかないんですけど、ま、そういうところですよね、上手く使っていきたいなって思いますね。うん。
うん。 うんうん。 うーん。 そうですよね。立ったまま寝たりとかできないですしね。うん。
<laughs> 立ったまま寝るのはね、うん、できないすね、さすがにね。え、たまにたまにしちゃいますけどね。<chuckles> そのバックヤードっていう裏の場所でね、こう、す荷物をつく上手に使って立ったまま寝てしまう時たまにありますけど、うん、なかなかそれもね、あ、なんだろう、やっぱ人の目気になりますし、えっと、う多分すあのいい、すしないよりはいんでしょうけど、もうちょっとね、効率のいい休み方あると思うんで、ね、そこはちょっと上手く考えていきたいですね。うん。
ね、たまになんか、ね、できる人いますよね。 うんうん。ああ。 うんうん。 うん、うん。 うーん。 うん、うん。 そうですね。

同僚で、そういう話はそこまで聞かないんですけれども、うん。
うん。 うん。 ああ、そうなんですね。
うん、あんまり聞かないんですけど。ただ私は結構疲れていて、ま、実際多分、あの8時前には、しゅあの出勤して、ええ夜の8時ぐらいまで働いてるので。ね、結構休みそう。で、接客の仕事がメインで、立ち仕事でね。大きい声も出して、笑顔をね、き保ちながら。まあ、夕方あたりから保ててないんですけれども。そこら辺ね、上手くやっていくってところで、結構疲れてはいるので。はい。うん、同僚もなん同僚なんでしょうね。なんかそこたまたま私の周りにいる同僚は、そこまで、なんかそれで病気になったとか、そういうないんですけどうん。ただ私は溜まってるので、<laughs> そうですね。まあ、ね、どうしたものかっていうところですね。うん。
うーん。 うん、うん。 うん。 ああ、長いですね。 うん。 うん、うん。 うーん。 うーん。 うん、うん。 うん、皆さん元気ですね。うん。 そうですね。あとその、ご飯を食べるのがね、時間遅いって仰ってたんですけど、大体何時ぐらいに食べられてるんですか？
うん。 うん。 8時過ぎに家あの退勤してから、ええと家に帰るので、まあ9時ぐらいに大体ね、ええ、ご飯を食べることが多いんですけど。ん <laughs> いやそこもね、やっぱりね、なんか、うん、疲れもあって。あの自炊ではなくて、コンビニ弁当とかに頼っちゃうことが、まあ、ありまして。ええ、そう、でね、まあそう言いながら、自分で反省点ではあるんですけど、あの、まあ、唐揚げ弁当とか、あのかなんだろう、ハンバーグ弁当みたいな、結構お腹に溜まりやすいものが、まあ美味しいんで買っちゃうんですよね。結局それがね、翌日に、まあ、胃腸の方には影響しているって感じではありますよね、うん。あと、こう、あの、お酒とかも飲んじゃうんで、はい。<chuckles>
うん。 うん。 わあ。 うーん。 うん。 ね、そうですよね。もうすぐに食べたいでしょうし。 うん、うん。 うん。 うーん。 はい。 ああ、なるほど。うん、うん。 ほんとですね。 ああ、なるほど。
はい、うん。美味しいんですけどね。そこがちょっとね、ある種、すなんでしょうね、リラックス的な要因はあるんですけど。ただ翌朝の疲労を、それが理由で、持ち越しているところはあるので、そこら辺上手い上手い匙加減で、上手い塩梅で、やっていかないといけないなと思ってますね。
うん、うん。 うん、うん。 うん。